Ouais, j'ai fait différents tests, parce qu'il y a souvent des on-dit, heu, souvent, tu sais, pour le marketing, un peu, il y a des nouveaux types de diètes qui sortent et tout. <chuckles> C'est jam
Ouais. Oui, donc tu as tu as un peu tout testé, ou pas forcément? <chuckles> Tu as testé quoi?
Ouais, complètement, ouais, tout te tout testé! Ah, j'ai fait végétarien en 1er, comme je disais, après je suis parti, heu, végétalien. Puis, c'est vrai que avec des conflits à ne
Ouais. D'accord. C'est quoi la différence entre les 2?
heu, c'est juste que végétarien tu p tu peux manger, heu, du produit laitier, ce qui vient de l'animal, heu, ce qui est pas animal, mais qui vient de l'animal, genre des œufs, du lait
Ah, OK. Ouais.
ouais, végétalien, c'est que tu coupes tout ce qui vient d'origine animale, heu, que ce soit les œufs, le lait, heu, et cetera.
Et c'est quoi encore la différence avec végan?
Végan, c'est, je crois que tu portes aucun vêtement aussi, heu, d'origine animale. Vraiment, tu coupes tout ce qui ouais, production animale. Ouais, c'est ça.
Ah ouais, c'est ah, d'accord! Ah, oui c'est poussé très, très, loin en fait! C'est pas uniquement de de d'un point de vue alimentaire?
Oui, c'est ça, ouais, c'est vraiment, heu, pour la pour le bien-être, enfin pour, heu, pas la consommation de tout ce qui est animal, pour pour pas que ça soit, heu, consommé, quoi. Ouais.
OK. D'a d'accord, OK, je vois. Et du coup, alors, après, du coup, qu'est-ce que tu as testé d'autre?
O-ouais. Hem, bah, du coup, à ces moments-là quand je le faisais, je pense que j'ai j'ai commencé à faire, heu, à manger, heu, en ayant ces régimes, heu, à 16 ans, chez moi, tout seul. Mais, ouais, après, j'ai fait je suis parti en Australie 3 ans et j'étais, au début, dans une ferme, heu, avec des gens un peu baba cool, et cetera, qui faisaient manger que des fruits. <chuckles> Que des fruits ou que des aliments crus. Et du coup, j'ai testé ça, que des fruits, pendant 1 an aussi, chacun pendant 1 an. Des diètes, ouais, ouais, toutes les diètes, ouais.
Ouais. Ouais. <chuckles> Ouais. <laughs> Ouais. 1 an? Pendant 1 an, tu as tu as mangé que des fruits?
<chuckles> Ouais. Chaque diète, je l'ai fait pendant 1 an. He
Et co comment tu as vécu cette expérience-là?
Bah, je crois que c'est celle auquel je me suis senti le mieux. Vraiment, heu, ouais, celle des fruits, surtout. Et hem, après, heu, j'ai j'ai eu des j'ai j'ai enfin, j'ai récupéré beaucoup d'apprentissage dans dans tous les types d'alimentation. Mais, ouais, celui-là, c'est où je me suis senti le mieux. Mais par contre, tu avais aussi les pics d'insuline et tout à cause de de l'excès de sucre, heu, des fruits et tout, donc, heu, ouais, il faut faire attention.
C'est vrai? Mmh. Ouais. Bah, oui parce qu'au final, ta ton alimentation est composée uniquement de sucre, même si c'est que le sucre naturel. Mais, heu, tu as pas d'autres carences? Tu as pas des carences en protéines, des carences en enfin, en fer, heu, enfin, comment tu tu faisais pour, heu, pour gérer tout ça?
Mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais, tout le monde était choqué, j'ai gardé une bonne carrure, mais c'est parce que je faisais du sport depuis jeune et aussi, je pense que j tu sais, je dois avoir une bonne ossature, du coup, heu. Mais j ouais ça ça devait ça doit manger le muscle, parce que je me souviens que je me suis entraîné avec une fille à la salle de sport, en reprenant la salle de sport et elle poussait plus lourd que moi et je me fais: «Ouais il y a un problème!» <laughs> tu vois, il y a un problème
Ouais. Ouais. Ah oui! <laughs> Ah oui, là, heu, ouais, ouais, là clairement ton muscle, il s'est affaibli, en fait.
ouais, puis les hormones, on sait bah, j'ai pas fait de test et tout, mais tu sais, tu peux avoir le foie qui prend un coup. Hem, je sais que j'avais les j les mains un peu jaunes, tu sais, hem, heu, ç ç ça peut être un un symptôme de, tu sais, heu, là, je sais pas, il y a des tu sais, quand tu commences à avoir trop de sucre dans le f trop de le foie il est trop trop blindé, enfin, un truc comme ça. Ouais.
Ouais. Ah, carrément! Ah, d'accord. Et toi tu as pas fait d'a d'analy d'analyse sanguine, heu, quand, heu, justement, tu as adopté ce genre de de régime un peu drastique?